Allora, ehm, ti volevo chiedere una cosa in particolare, ehm, m molti fanno appunto quel questo training autogeno per calmarsi, no, ehm, mi chiedo spesso se funziona e come, ehm, bisogna farlo correttamente. Volevo chiederti se tu sei a conoscenza di questa tecnica, e se ti capita magari di usare proprio la respizion la respirazione per provare a calmarti. Come lo fai?
Sì. Beh, guarda, allora, sicuramente è una tecnica che riconosco, che ho dovuto utilizzare spesso, perché mi capitava spesso che, mhmm, insomma mi alteravo, ecco, perché, uhm, diciamo fa parte proprio della personalità di alcune persone, o del carattere. Ehm, io non lo so, per una serie di motivi, uhm, insomma o in generale, comunque sia mi capitava spesso di: o agitarmi, o comunque di andare in ipertensione, o sotto pressione. Per quanto in realtà cioè non a detta mia, eh, ma a detta di chi mi circonda, per quanto in realtà, io appaia come una persona molto tranquilla, ecco. Ma, infatti
Ah, ecco. Mh-mh. Magari ti n Mh. Eh, ma questo è un classico, no, <chuckles> molte volte le persone tranquille, insomma, tendono a somatizzare, poi a un certo punto esplodono.
Eh, esa guarda bravo, mi hai tolto le parole di bocca. Sì, sì. Non è che faccia chissà cosa, eh, però, insomma, capita spesso, no, che di perdere le staffe, come dire, o la pazienza. In particolare io penso che ci sono stati alcuni anni della vita in cui ero sommerso, mhmm, non proprio da responsabilità, ma quasi da, uhm, oneri, o comunque situazioni che v mhmm, richiedevano un totale coinvolgimento. Ti faccio proprio l'esempio pratico e diretto: in alcuni anni in cui, ehm, studiavo all'università, al contempo avevo una relazione con nu una ragazza di che durava da diversi anni, ehm, una situazione familiare in cui, sì, io magari vivevo già da solo, però, ehm, ero al alle prime fasi di spostamento, quindi, casa, e trasferimento, trasloco, eccetera, e lavoravo pure. Quindi, università, famiglia, relazione, lavoro tutto insieme, quando, magari, capitava quelle giornate in cui andava male da una parte, dall'altra, dall'altra e dall'altra parte ancora, insomma, il l il corpo e la mente venivano messe a dura a dura prova, no?
Eh sì, s <chuckles> Sì. Mh-mh. Okay. Cer Sì, soprattutto negli anni dell'università, quando c'è questo fardello degli esami a portare a compimento. Eh, è un classi Eh, sì.
Mamma mia. Eh. Hai capito bene. Sì, sì. Metti caso capitava il periodo sotto sessione, in cui al lavoro ti facevano fare più ore di quello che dovevi, e magari, c'era un po' di, mhmm, tensione tra i colleghi, lite in famiglia, lite con la ragazza, insomma, lì una persona di 21 anni, ehm, diciamo, mhmm, perde va fuori di testa. E però, insomma, nel senso mhmm, cosa e cosa voglio dire, che è facile, no, quando si è sotto queste queste abitudini, che magari la la mente soprattutto, ma in in generale, si va in uno stato di cattivo umore, no, di stress, di ansia, ecco. Allora, a questo punto io ho iniziato a praticare, diciamo, più in generale la mindfulness, perché, uhm, per quanto io p sottovalutavo un po' questa pratica, in realtà poi mi è stato, mhmm, descritto lo questo scenario, no, o in generale questa attività, ehm, anche da persone fidate, come in realtà efficace che ne perlomeno che necessitava un tentativo. Ecco, io la respirazione la colloco lì, nella mindfulness, e
Eh, sì. Mh-mh. Certo. Mh-mh. Certo. Mhmm, eh Eh, sì.
soprattutto in momenti, proprio, di massima pressione, o massima tensione, ehm, con la respirazione io riuscivo un po' non tanto a risolvere il problema, ovviamente, però a far letteralmente, perché questo è quello che fa questa attività, far arrivare l'ossigeno al cervello, e quindi prendere Esatto. Quindi prendere più in mano la situazione, ehm, diciamo alleviare, no, i nervi, la tensione e quant'altro. E, poi in realtà sì, da lì una volta che diciamo la mente torna lucida si risolve anche la mhmm, la situazione di mezzo. E, quindi, ho iniziato a utilizzare spesso la respirazione per il ca per calmarmi, proprio da quei periodi lì.
Esatto, sì, si tratta proprio di quello, no? Mh-mh. Mh. Certo. Mh. Okay, oka Ma, volevo chiederti a riguardo, tu mi di l'hai descritta come una cosa, che comunque hai scoperto, un po' per caso, ehm, magari, all'inizio ero anche scettico. Come sei venuto a conoscenza di queste tecniche? È stato un caso? È stata internet, oppure qualcuno, magari, di tua conoscenza che te l'ha consigliato?
Sì. Ma, guarda inizialmente, ehm, io la conoscevo, poi vabbè si que si può guardare qualche video, qualche documentazione, però, quasi a scopo di intrattenimento, perché io a in realtà all'inizio, conoscendo magari anche, ehm, proprio gli stati, no, di cattivo umore che al ai quali ero abituato, mhmm, davo veramente poca fiducia a queste cioè mi sembrava più una di quelle mhmm, uno di quei consigli guru, no, che vengono dati ormai v apri YouTube c'è un sacco di pubblicità che, questo risolve quell'altro, fai questo e avrai quest'altro, quindi diciamo, tutta una solfa di informazioni che quasi da da pubblicità, o da visualizzazione. Poi, ecco, come ti dicevo prima, magari, gente vicina, che invece l'ha praticata, o che comunque è meglio mhmm, del mestiere diciamo, e nel sen Bravo, sì, più addentrato. Ehm, me ha me l'ha riconsigliata con ovviamente, mhmm, delle indicazioni più precise, e appunto, uhm, cercando di reindirizzarmi, non tanto a praticarla, quanto a darle un tentativo, o comunque una possibilità, e s da lì in poi effettivamente io addentrandomici e ho l'ho riscoperta, insomma io l'ho l'ho rivalutata del tutto.
Eh, sì, sì, sì. Sì. Più addentrata sì, ne nel s Sì, sì, sì. Eh, infatti, mol
Sia la tecnica, che che la mindfulness, in generale.
Mh. Eh, ma infatti guarda, ti stavo per dire questo: mi piace molto il fatto da come sei partito quasi in maniera umile, no, alla scoperta magari di queste tecni poi, ti è stata, appunto, consigliata da esperti del settore, e l'hai fatta tua, no, con il tempo, nel senso, uhm, oggi a oggi pensi che sia una cosa a cui potresti rinunciare?
Sì, sì. Mhmm, ma allora adesso non non la considero una colonna portante della della mia vita, però, sicuramente, è utile, no, quindi, ehm cioè, mhmm, mi fa comodo conoscerla, averla con me questa prati Però, sì, insomma, ehm, di diciamo, ecco ,che dopo un po' impari p proprio a mhmm, a, diciamo, impersonificarti con la mindfulness, ad un certo punto, non diventa più uno strumento, ma una parte di te. Quindi
Mh-mh. Mh. Oka Oka okay. Magari la fai anche senza rendertene conto dici
Sì, esatto, esatto, cioè, diventi proprio tu una persona più calma, una persona più serena, capito, tante persone mi hanno vist cioè gente, che magari non vedevo da anni, m'hanno visto dopo diversi anni, mi hanno riconosciuto come una persona diversa, perché io senza rendermene conto, dopo sono diventato una persona proprio più serena anche ne nei modi, ne in tutto, cioè, nel senso, più più pacata forse. Comunque sia Sì, sì, e sicuramente. Però, penso che sia anche un po' una fase di crescita, no, perché tutti quanti quando cresciamo, ehm, cambiamo un po' questo cioè si sa, che più i giovincelli sono più, mhmm, ehm, atti più vivaci, no, quindi, for fors
Certo. Bello. Eh sì. Certo. No, vabbè è ne inevitabile, insomma. Ehm, ma sì, mhmm, insomma, mhmm, crescendo, magari, acquisiamo quella mhmm, quella maturità che, ehm, prima ci mancava per forza di cose. Ma, ehm, <clicks tongue> riguardo sempre alla mindfulness, mi interessava approfondire questo aspetto qui, uhm, mi potresti dire, magari quando la pratichi, ehm, diciamo, uhm, come <clicks tongue> cioè, hai dei momen della giornata in cui preferisci farla, o é una cosa b spontanea che fai molto spontaneamente?
forse è anche quello. Esa Allora, guarda, in realtà adesso come adesso, la mindfulness, ehm, in sé e per sé, non la pratico più. E, diciamo, che, come dicevo, prima l'ho integrata. Però l'inizio, ehm, sì, all'inizio la praticavo, ehm, sicuramente prima di andare a dormire, in modo da andare a letto più sereno, ehm, con la speranza, magari, di fare un sonno, mhmm, di qualità, sereno insomma Esatto, sì, senza, ehm, riflessione, rimuginii, rimorsi, che poi non ti fanno manco andare a dormire. E, poi la facevo anche in 2 momenti della giornata, che però erano mhmm, er rela cioè, cambiavano relativamente alla giornata, no, se magari un giorno avevo da fare lo la mattina, ehm, la facevo poi nel pomeriggio, se invece avevo da fare il pomeriggio, la mattina. Però uno slot costante era sempre dopo pranzo. Cioè, io dopo aver pranzato, dopo aver sparecchiato, lavato i piatti, e sistemato le cose, dedicavo 10 minuti alla mindfulness. E la seconda volta invece era, appunto, quando ero più libero, diciamo. Ehm
Più profondo, sì. Mh-mh. E quando? Ah, oka Okay, dipende, diciamo, dagli impegni anche, giustamente.
Esatto, sì, sì. Invece, adesso diciamo che, al di là della mindfulness, è proprio la respirazione, no, cioè, proprio nei momenti in cui sento che, mhmm sono forse un po' più nervoso, insomma, è successo qualcosa di più drammatico, eccetera, ehm, faccio sempre una respirazione molto profonda, ispirando e poi espiro, e lo re se ancora, magari, sono in uno stato di stress, lo faccio anche 2, 3, 5 volte, fino a che, effettivamente perché è molto funzionale, ehm, riprendo un po' coscienza, e gestisco la situazione, uhm, come andrebbe fatta, no?
Cert Ah. Ah, ho capito, quindi, praticamente, perdonami, magari, la domanda sciocca, ma non sono un esperto, uhm, diciamo per ottenere il risultato sperato, uhm, voluto, che ovviamente è quello di avere, ehm, un di essere meno nervosi, di essere molto più appacificati, basta ripetere la respirazione quest'esercizio più volte, non va fatto 1 volta sola?
Mh. Eh, sì. Esatto, sì. Cioè, in realtà lo mhmm, lo senti tu, no, cioè, ehm, alle volte basta anche 1 volta sola, però se non basta no, ehm, lo fai anche un po' più di volte, ovviamente con un limite per
Mh-mh.
perché dopo un po', uhm, ti gira pure ti gira pure la testa, sì. Comunque sì, si parla di un paio di volte, no, e se le respirazioni sono moderate, non profondissime, di solito, questo accade proprio quando c'è qualcosa di più generale, piuttosto che qualcosa di specifico, lo si fa anche 10 volte, no, tipo, magari, la sera, ecco, per rilassarsi un po' ci si mette seduti a posizione di yoga, e si fanno queste 10 respirazioni, mhmm, profonde, ma allo stesso tempo moderate. E questo, in realtà, aiuta molto, sia il corpo, ma soprattutto la mente perché, ehm
Non funzio Eh, b Ah. Ah. Ho capito. Ecco, questo volevo chiederti, esatto, cioè quali benefici ti porta questa cosa a 360 guad a 360 gradi, e anche nel rapporto con gli altri, magari, cosa mi sai dire a riguardo?
Eh, ho sicuramente una migliore gestione del rapporto con le altre persone, e soprattutto, magari, con persone con le quali, ehm, parte s facilmente la litigata ecco, magari può essere anche non non colpa tua alle volte, o alle volte invece sì, sta di fatto che con la respirazione si toglie il problema alla radice, e la litigata non dovrebbe neanche partire, no, e
<chuckles> Eh, sì. Eh, beh, quello in un mondo ideale, dici tu. <chuckles>
Sì, sì. Anche quando una persona arriva di prepotenza, e ne nel pieno torto ti attacca, ecco, è quasi naturale rispondere alla stessa maniera, solo che magari con un bel respiro <chuckles> se sembra un po' il consiglio della nonna, però
Ti, attacca. Sì. <chuckles> Eh, la no e beh, non a caso, te hai la nonna <laughs> il consiglio probabilment <chuckles>
Esatto, con un bel respiro magari si dice: "Okay, non importa." Cioè, pe e diciamo che è una mhmm, è un sei tu a far scivolare via il problema, no, perché magari il problema nascerebbe lo stesso, il problema in questo caso è la litigata, però tu lo eviti, no, e quindi a furia di evitarlo, anche l'altra persona, alla fine, si ritroverà da sola a litigare con se stessa, quindi non non è più partecipe neanche lei, poi ne nel creare queste situazioni.
Mh-mh. Ce Diciamo che, mhmm, insomma è come essere un po' una spugna, nel senso uhm, uhm, bisogna, sì, modellarsi a quello che è anche l'altra perso Se una persona, magari, è aggressiva, tu eviti di gridarci di sopra e lasci sfumare un po'.
Sa cioè più o meno sì, ehm Esatto. Esatto, esatto. Però, guarda volevo fare una mhmm <clicks tongue> uhm, vole vole sittol sottolineare un aspetto, perché, questo, diciamo, sono esperienze che re mi riguardano, no, come ho imparato uhm, come ho imparato, non è che so professionista, però, come ho usato la respirazione. Però, dal momento che si parla comunque di attività fisiche, no, e che riguardano proprio gli organi, e anche la mente, qui è sempre, sempre preferibile consultare un medico o un professionista, che sicuramente spiegano anche in base alla persona come ehm, se do mhmm, dover praticare queste cose, no, perché al di là del fatto che, magari loro sono coloro che devono spiegarlo a prescindere, però proprio perché siamo diversi, c'è caso che, come lo faccio io a me fa bene, come lo fa un'altra persona, che può avere problemi al cuore, ai polmoni, eccetera, gli fa male, capito? Quindi, dipende molto dalle persone. Io, per quanto riguarda, la mia esperienza era così.
Sì, dimmi. Cert Sì. Ce È vero. Eh, eh, sì. Hai de Eh, no. Eh infatti, capisco. Hai fatto bene hai detto mhmm, hai fatto bene, a fare questa precisazione, perché comunque noi n non siamo degli esperti, quindi ci mancherebbe altro. Però, ecco, ti ringrazio per questa conversazione, perché mi fa capire che questa cosa per te ha funzionato, ed è sicuramente un'ottima ricetta. Quindi, grazie mille.
Be Grazie a te, e a presto.